Apa sih, kegiatan yang, selalu bikin kamu lupa waktu?
Sebenarnya banyak sih, Kak. Buat diri aku sendiri, ya, yang biasa aku kayak, selalu bikin lupa waktu, tapi yang paling sering, buat aku tuh adalah scroll TikTok, dan scroll Instagram. Itu bener-bener kayak, kadang aku tuh misal nih, Kak. Aku kan dari jam 11.30, misal. Tiba-tiba, pas aku liat jam, "Lah, udah jam 3.00.". <giggles>
Mmm. <chuckles> Heeh. Iya. Oke, dan memang itu seperti masalah umum, ya? Masalah umum kawula muda, yang, waktunya habis di scroll-scroll IG sama TikTok, ya?
Iya, kayaknya kayak gitu, sih. Kayaknya semua orang mengalami ini. Cuman, aku tuh kadang, suka sampai ngerasa kayak nggak wajar aja, gitu, Kak. Kayak selama itu itu dan itu udah malem, gitu. 11.30 sampe jam 3, yang seharusnya kita tidur. Tapi kita malah, kayak nggak tahu waktu, gitu. Nah, ada lagi sih, Kak, sebenernya yang ngebuat aku tuh, suka lupa waktu. Yaitu, menongkrong di luar. <chuckles>
Heeh. Tidur? Apa, tuh? Nongkrong di luar? Nongkrong di mana, Kak?
Iya, kayak maksudnya, di kafe, kayak gitu tuh, kadang, aku suka benar-benar dari siang sampai malam.
Maksudnya d Wah, ngapain aja tuh, di ini, di kafe, tuh? Kan harus makan, terus jajan, kopi. Itu kan, ya lumayan boros juga, kan?
Nah, itulah, terjadilah pemborosan di situ. Jadi, di mana, aku tuh kadang, misal nih, jam 1.00 ya, jam 1.00 itu kadang aku belum makan. Jadi aku kadang suka pesan makannya di kafe, kayak gitu. Terus tuh, ya udah tuh, ngelaptop tuh, biasanya sama teman-teman, terus sore nih. Sore nih, udah sore, kan kayak, "Eh, cabut yuk!" kayak maksudnya, "Pulang," gitu, kan, "udah sore," kayak gitu. Nah et ada aja, gitu, kayak pembahasan baru, atau mungkin kayak, ada aja kerjaan baru yang harus dikerjain, kayak gitu. Jadi, ya udah, kita lanjut lagi. Sampe kadang tuh nge-refill kopi 2 kali, pesen lagi.
Iya. Heeh. Heeh. <laughs> Wow! Itu nggak, ini? Nggak pedih, lambungnya? <chuckles>
Mmm, sebenernya nggak kopi nggak kopi terus sih, Kak. Jadi misal, kalau pertama kita pesennya udah kopi, nah biasanya, entar, setelah itunya kaya matcha, red velvet cokelat yang kaya gitu-gitu, yang non-coffee kaya gitu. Mhm.
Oh, iya. Minuman lain, ya? Oke oke oke. Selain, apa ya, tadi kan, kamu bilang ada, kayak scroll-scroll TikTok, kemudian, eee, nongkrong di kafe, gitu kan. Apakah ada hal lainnya, yang selain itu?
Eee, sebenernya tuh, aku juga, kadang suka ini, sih.
Nonton, mungkin?
Apa?
Kayak nonton film Netflix, yang bikin jadi lupa waktu, gitu.
Nah, iya. Itu juga kadang suka lupa waktu, sih. Aku kadang, kalo misalkan nih, eee, jam misal nontonnya series, ya. Kayak series tuh kan, banyak nih, biasanya berepisod-episod. Nah, kadang kan, kalo misalkan orang-orang tuh, eee, "Ah, ya udah ah, sampe episod 2 dulu," kayak gitu, kan? Nah, kalo aku tuh enggak, Kak. Jadi aku tuh nggak bisa, kalo nonton itu setengah-setengah. Jadi paling aku tuh, kayak, ya udah kalo misalkan itu 10 episod, ya udah 10 episod aja tuh, habisin, sam seharian, gitu. Jadi, emang bener-bener kayak, bisa buat aku lupa waktu, jadi kayak lupa makan, lupa mandi, kayak gitu tuh, pernah, Kak, aku juga, kayak gitu. <chuckles>
Iya. Heeh. <chuckles> Tapi, nggak ini, nggak sampai ditanyain orang tua, misalkan di kamar aja, 10 jam, ya. Karena kan, 1 episod itu kan, 1 jam, nih. Ketika 10 episod, berarti kan, 10 jam, kamu nggak keluar kamar. Apakah nggak ditanyain, sama orang tua, tuh?
Nah, kebetulan, aku melakukan itu pada saat aku ngekos sendiri, Kak. Kalau di rumah, aku nggak berani. <giggles>
<chuckles> Iya iya. Karena di di di kosan tuh, dia itu lebih bebas, kan? Maksudnya, kamu nggak nggak ada orang yang, eee, kayak, ya makan nggak makan, ya kam perut perut sendiri, kan?
Bener bener, kayak gitu. <chuckles>
<chuckles> Oke oke. Nah, yang bikin kamu nggak berani sama eh, yang bikin kamu nggak berani nonton lama-lama, di rumah, apakah memang udah ada pernah, eee, dimarahin gara-gara kamu tuh, ngamar aja, di di kamar, nggak keluar-keluar gara-gara nonton film terus?
Iya, jadi aku tuh, pernah sih, Kak. Kayak waktu itu, eee, beberapa kali ya, aku tuh, emang bener-bener maraton ya, maraton film, gitu. Emang bener-bener kayak pengen nyelesainlah gitu si series itu tuh di hari itu. Cuman, baru di, 1/2 apa sih, kayak 1/2 episod aja tuh, udah kayak, "Wah, ini anak, kayak enggak ada kerjaan banget, nih. Cuman kerjaannya cuma nonton, nonton aja," kayak, "enggak keluar-keluar kamar, ngapain sih?" kayak, "Nonton apa sih, sampai," kayak, "nggak keluar kamar?" Kadang, suka digituin. Nah, daripada terkena omelan-omelan seperti itu, jadi lebih baik aku menghindari, jika sedang di rumah, gitu. <chuckles>
Mhm. <chuckles> Oke oke. Berarti kamu, lebih milih untuk, eee, jarang nonton di rumah, karena, nanti jadi bahan gunjingan orang tua, ya? <chuckles>
Sebenernya, kalo nonton sih, tetep nonton ya, Kak. Cuman, kayak lebih tau batasan aja sih, lebih tau diri. Kayak, misal cuma nontonnya film-film biasa aja, paling ya 1, 2 film mah masih okelah, kayak gitu. Nggak yang nggak nonton film banget, sih. Karena, menurut aku emang kayak, nonton film tuh juga buat, apa sih, kayak healing-lah, gitu. Buat, ya ngelupain, mmm, hal-hal, ya, yang buat kita kepikiran kayak gitu-gitu, kan, kadang ya dari nonton pun, eee, okelah, gitu. Bisa meredakan, kayak gitu.
Oke oke. Tahu batasan, mhm. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Nah, apa sih, eee, faktor terbesar yang bikin kamu tuh, jadi kayak lupa waktu? Apakah mungkin, karena kamu punya, eee, apa ya, bisa dibilang, kayak permasalahan di dalam kehidupan, yang memang kayak, kamu tuh, mengalihkan kesibukan kamu daripada m apa ya, daripada memikiran hal tersebut, sehingga kamu lebih memilih, menghabiskan waktu untuk, kayak scroll TikTok, ke kafe, atau nonton film, gitu.
Nah, jadi tuh, sebenernya yang ngebuat aku kadang suka lupa waktu kayak gitu ya, Kak, karena, gimana ya. Sebenernya, aku bersosialisasi ya bersosialisasi. Banyak pikiran pun, sebenarnya bisa dibilang enggak. Kayak, kadang suka cerita sama orang pun, iya. Cuman kayak mungkin, apa ya, Kak, kecanduan sih, bisa dibilang. Kayak, maksud aku, orang yang emang udah sekalinya buka hape, terus juga, kayak kita tuh, ngeliat TikTok. TikTok kan, kayak menurut aku tuh, aplikasi yang bener-bener racun banget, ya. Karena kayak, apa sih, kayak nggak ada ujungnya, gitu kan, si aplikasinya ini. Kayak kita scroll-scroll terus, kan, pasti ada aja gitu, kan, yang baru, apa, yang belum pernah kita lihat. Kayak gitu tuh, kayak menurut aku itu racun, gitu. Jadi, eee, lebih ke, apa ya, kita tuh ka kayak ketagihan lah, gitu, bisa dibilang.
Mhm. Mhm. Mhm. <laughs> Mhm mhm. Mhm. <laughs> Oke oke oke. Ada ada ini nggak sih, kayak perasaan m eee, menyesal, misalkan tuh, dengan, eee, apa ya, dengan scroll-scroll TikTok, "Aduh! Udah 5 jam nih, scroll-scroll TikTok," gitu, kan. Itu, ada ada kayak perasaan, "Buang-buang waktu nih, 5 jam nih, hanya untuk scroll-scroll doang," gitu.
Ya, aku, sering sih, Kak, sebenernya nyesel. Tapi, tetep aja itu diulang-ulangin lagi, gitu. Jadi kayak emang, aku tuh ngerasa kayak, padahal sebenernya aku bisa loh, kayak ngelakuin, eee, apa namanya, hal-hal yang lain, kayak misal mungkin nyuci baju, atau mungkin kayak aku, eee, apa namanya, ngerjain tugas atau apalah, gitu, yang lebih produktif. Daripada, ha eee, aku tuh a cuman scroll-scroll doang, gitu. Kadang emang suka gitu, Kak, nyesel. Sadar nih, nyesel, gitu kan. Nah, tapi, tetep aja, gitu, besok-besoknya diulangin lagi, kayak gitu. Kan, jadi sama aja. <chuckles>
Diulang lagi, ya? <chuckles> Mhm. <laughs> Iya juga, sih. Itu biasanya yang yang bikin, apa ya. Yang bikin kamu kan, ketika scroll atau nonton tuh kayak, nggak ada batasnya, nih. Terus, tapi, kamu tiba-tiba berhenti nih, setelah 3 jam. Apakah nyadarnya ketika baterenya udah abis, apa gara-gara matanya udah pedih, gitu? Itu gimana?
Nah, biasanya tuh, kadang aku udah bosen, Kak. Jadi emang aku tuh, orangnya, eee, bisa dibilang mudah bosen juga sih, sebenernya. Maksud aku, kayak, kalau aku terlalu lama melakukan suatu kegiatan, gitu ya, yang bener-bener emang sampai lua lupa waktu, kadang emang suka ngerasa bosen, gitu. Ya, jadi, kalau misalkan emang aku udah bosen, ya aku berhenti, gitu. Tapi kadang juga, kalau misalkan udah mata aku sih, Kak. Lebih ke mata aku udah perih, kayak gitu, udah. Aku berhenti, gitu. Karena ya, gimana ya, Kak, jadi kucek-kucek mata terus gitu loh, jadinya. Kan, ganggu. <chuckles>
Mhm. <laughs> Oke oke oke. Nah, itu kan, bisa dibilang, eee, agak bisa dibilang, agak candu juga, kan? Terus, pernah nggak sih, kayak kamu tuh, ngelawan ngelawan rasa candu kamu buat, eee, buka Instagram, ataupun TikTok, yang bikin kamu tuh, malah jadi lupa waktu, gitu?
Pernah sih, Kak. Jadi, aku tuh, waktu itu sempet juga kayak, apa ya, kayak emang ngelawan rasa can kecanduan ini tuh, dengan ada, aku tuh, punya cara di hapeku tuh, ada kayak mode DND gitu loh, Kak, do not disturb, atau bisa dibilang kayak mode jangan ganggu. Kakak tahu, nggak?
Heeh. Jangan ganggu, ya. Heeh heeh.
Nah, jadi aku emang mengaktifkan mode ini, gitu. Supaya, aku tuh, kayak nggak ke-distract, untuk terus-terusan buka hape, gitu, biar nggak kecanduan terus. Jadi kan, aku, kalau misalkan mengaktifin mode jangan ganggu itu, kan, bisa dibilang kayak, notifikasi tuh jadi, terlambat masuk ke kitanya, gitu, Kak. Jadi kita harus kayak, buka hape dulu, eee, cek cek hapenya, baru lihat, kayak, "Ini ada notif atau enggak," gitu. Jadi, emang, eee, setelah aku mengaktifkan mode DND ini, aku jadi kayak ngerasa, "Ah, aku nggak ada notif," gitu, "nanti ajalah, bukanya," kayak gitu. Jadi kayak, emang yang mode DND ini tuh, buat aku tuh, berguna banget, gitu, Kak. Jadi nge-distract lah, gitu. Nggak yang, kita tuh harus terus-terusan, jadinya, buka hape, kayak ngeliat Instagram, scroll TikTok, kayak gitu-gitu. Nah, kadang tuh, kenapa, yang ngebuat aku ke-distract, itu, ke TikTok dan IG, kayak misalnya, kalau di TikTok, kan, kita biasanya suka ada ini, Kak, "jaga api," tau nggak sih, Kak?
Oh, iya sih. Oke oke. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Heeh. Apa tuh jaga api?
Kayak ngirim jadi kalau misalkan kita nih, aku sama teman aku gitu kan, kayak, eee, kita saling-saling ngirim video gitu, nah itu tuh, kita tuh, nanti tuh ada muncul api gitu loh, Kak. Jadi kayak runtutan hari, misalkan kita tuh udah jaga api ini itu selama 5 hari, 6 hari, kayak gitu.
Mhm, oh lewat chat TikTok-nya ya.
Iya benar, jadi kayak misalnya kita saling share-share video kayak gitu, nanti jadi muncul apinya. Sebenarnya aku juga nggak tau sih fungsinya buat apa, cuma buat senang-senang aja. Cuma kayak
Terus fungsinya api buat apa? <chuckles>
Iya itu buat nggak tau sih, Kak sebenarnya, kayak buat emang kesenangan kita aja gitu sebenarnya ya.
Kayak kayaknya lebih ke menunjukkan tingkat kedekatan mungkin ya?
Nah itu, terus juga mungkin kayak silaturahmi lah, Kak, tetap silaturahmi terjaga kayak gitu kan. Jadi kayak itu tuh sebenarnya ngeganggu banget, Kak. Kadang kan kalau misalkan, eee, apa ya, kita lagi nggak bau buka TikTok, tiba-tiba ada teman kita yang nge-share video, kan kepo pengen liat gitu. Itulah yang ngebuat kecanduan. Terus kan nanti kayak niatnya emang mau buka, ngeliat doang apa yang di-share, kan, nanti jadi kayak ngeliat yang lain gitu.
Mhm, oke. Iya juga sih. <chuckles> Mhm mhm. Kak pernah nggak sih kayak kamu tuh ngelawan hal tersebut itu ya, melawan supaya kamu enggak, eee, buka-buka internet, dalam artian kayak TikTok, kemudian IG, atau Twitter. Terus kamu lawan dengan cara, eee, memotivasi diri kamu sendiri dan juga, eee, dengan tindakan melakukan hal-hal yang produktif yang memang bisa jadi bekal untuk kamu ke depannya juga? Pernah nggak sih kayak mengalihkan, eee, waktu yang biasanya untuk scroll-scroll TikTok, kemudian kamu gunakan untuk, eee, hal yang lebih bermanfaat gitu?
Oh pernah sih, Kak. Aku juga jadi kayak waktu itu tuh jadi menyibukkan diri dengan kayak ngikut-ngikut kegiatan yang emang bermanfaat gitu, seperti kayak webinar gitu, terus juga kayak komunitas-komunitas gitu. Aku pernah sih, Kak, sampai kayak ingin menyibukkan diri supaya nggak kecanduan sama gadget gitu. Kan, kalau misalkan udah kayak menyibukkan diri kayak gitu, apa ya, bisa dibilang kayak kita jadi jarang buka HP kan, Kak. Itulah sebenarnya yang kayak nge-distract aku pada saat itu gitu. Dan, emang sih webinar dan komunitas in ini tuh emang yang kayak, apa ya, kayak yang nggak akan kalau misalnya kita buka HP sedikit aja tuh udah hilang gitu. Misalnya udah ketinggalan ketinggalan aja gitu. Kayak, "Ih tadi bahas apa ya?" Pasti bertanya-tanya kayak gitu. Dan itu benar-benar kayak ngebuat aku jadi enggak yang terus-terusan buat, eee, main HP sih, kayak gitu.
Heeh. Mhm. <chuckles> Ketumpuk kan? Mhm. Iya, sih benar benar benar. Nah ini, eee, apa ya, kamu kan punya kebiasaan kayak ngabisin waktu gitu kan, eee, yang bikin kamu tuh kayak jadi lupa waktu lewat tadi nih. Pernah nggak sih kayak kamu tuh, eee, ketika lagi ngabisin waktu itu ya, untuk, eee, kayak scroll TikTok, dan IG tuh kayak setelah berjam-jam gitu kan, kemudian, eee, baterainya habis, terus teman ngajakin keluar nih buat ngabisin waktu lagi. Nah itu, eee, apa ya, apakah kamu akan tetap, eee, lanjut untuk menghabiskan waktu, apa lebi ba lebih baik kamu tolak? Karena kan kondisinya kamu udah 3 jam nih scroll-scroll TikTok, kemudian ada teman ngajakin lagi nongkrong ke kafe gitu kan. Belum lagi kan kata kamu tadi kan ke kafe tuh lebih lama lagi, karena kan bisa dari pagi sampai sore tuh, atau eh siang deh sampai sore gitu kan.
Kalau aku sih sebenarnya tergantung ini sih, Kak, tergantung energi aku masih ada apa nggak gitu. Kalau misalkan aku ngerasa kayak energi aku udah habis nih tadi buat scroll TikTok, kayak capek gitu kan, ngerasa kayak, “Ah udahlah, scroll TikTok tadi pun udah cukup,” gitu. Aku kadang suka kayak nggak ikut gitu. Tapi kalau misalkan emang energi aku tuh ngerasa kayak masih ada, atau kayak mungkin aku butuh kayak keluar aja gitu kan biar bosenlah, scroll TikTok, kayak gitu, pasti aku tetap jabanin keluar sih, Kak, kayak gitu. Jadi emang tergantung mood aja sih sebenarnya itu mah.
Mhm. Mhm. Tergantung mood ya, tergantung mood dan juga tenaganya. Ya kalau tenaganya ada, mungkin berangkat ya.
Mhm. Bener, kalau nggak ada mah udahlah. Daripada entar berangkat juga di sananya kayak kita bad mood kan, suka kadang kan kayak cewek kayak gitu kan, Kak. Kayak maksudnya udah diajak, terus nanti apa namanya pas di sana tuh diam-diam doang atau kayak mungkin nanti kayak ngenunjukin bad mood kayak gitu-gitu kan. Ah udahlah, mending nggak usah aja gitu.
Heeh. Mhm mhm. Oke oke. Nah itu, eee, ini ya pertanyaan terakhir ya, Kak, untuk kamu nih, dan tips juga nih supaya orang-orang eee yang kecanduan apa ya, bisa dibilang menghabiskan waktu dengan hiburan tuh kayak lebih ngerem gitu. Nah tips dari kamu gimana, orang-orang lain?
Kalau tips dari aku sih, kayaknya kalau misalnya emang sampai kecanduan dengan gadget ya, kayak lebih baik emang cari kegiatan positif di luar gadget gitu ya. Tadi, kayak mungkin ikutan komunitas, atau organisasi, atau menyibukkan diri dengan cara lain mungkin yang lebih ber bermanfaat, seperti kayak bekerja, freelance mungkin, kayak gitu-gitu kan bisa sih, Kak. Tips dari aku mungkin itu sih, Kak, cukup.
Mhm. Mhm. Mhm. Oke, baik-baik. Menarik sih ini, aku dapat informasi menarik dari kamu. Eee, sampai jumpa ya di lain kesempatan.
Oke, sampai ketemu lagi, Kak. Bye-bye.